بُصّي، هو ط يعني سؤالِك فعلًا حلو، و وفعلًا آآ يعني يفرق، هي بتفرق فعلًا على حسب الشخصية، فحد بعيد الفكرة بتبدأ ب وهي صغيرة خالص، فاهمة؟ يعني هي بتبدأ صغيرة، اللي هو تقدري تقولي زَي بذرة مثلًا، الفكرة بتتزع في دماغي. لكن لو حد فعلًا مقرب مني بتبقى الفكرة بتبدأ كبيرة يعني إن هو بالضبط، لإن هو بيبقى رأيه ي يعتد بيه يعني رأيه يبقى فعلًا الواحد اللي هو إيه؟ لازم يقف عنده وي ويفكر فيه، فهي بتبقى، على حسب ال ال مكانة الشخص عندي، وعلى حسب ما الفكرة بت بيبقى حجمها، فاهماني؟
امم، أيوه صح، فاهماك. امم، متأثر أكتر. امم. أيوه، آه. امم، امم، فاهماك طبعًا، ومقدرة ده، طيب قل لي أنت مثلًا الأفكار دي لما بتيجي لك، بتعمل حاجة معيّنة عشان تسيطر عليها، قبل ما تضايقك، أو تصدقها فعلًا أو إن أنت تخرجها برّا دماغك خالص؟ يعني في حاجة معيّنة بتعملها لكده، والّا هي بتسيبها تلقائي، وبتفضل بقى إن أنت تفكر فيها، وتصدقها، و وتبقى أسلوب حياة بالنسبة لك؟